Iya seperti itu Kak, iya kayaknya sih memang, eee, kayak waktu itu sih aku memang agak forsir gitu ya karena mungkin ak awalnya nih semangat gitu ya Kak, ya oke deh aku udah semangat nih, eee, bayar membership gitu gym gitu untuk set satu bulan akhirnya, eee, memang pada ha awalnya ya aku latihan langsung 2 jam waktu itu 2 jam terus, hari ke heeh, berikutnya, eee, aku latihan lagi lama akhirnya males gitu Kak, memang bener bener sih kayak gitu.
Mhm. Betul. Eee. Mhm. Iya karena mungkin ke karena pada saat itu kan langsung 2 jam ya jadi mungkin kecapekan.
Iya.
Bisa mulai dengan mungkin mulai dengan intensitas ringan atau durasi pendek dulu, lalu tingkatin secara bertahap gitu, karena kebanyakan orang gagal karena terlalu ambisius kan di awal kan, jadi mau langsung oh cepet gitu, tapi kan itu harus kayaknya se sedikit demi sedikit di, eee, bertahap supaya, eee, mulai fit, lanjut lagi mungkin mula-mula cuma tiga puluh menit kemudian jadi 1 jam gitu.
Iya bener juga sih. Iya. Iya iya mungkin aku bisa jalanin sih yang kayak gitu sih Kak, ya.
Eee.
Ya terus juga memang, heeh, eee gimana?
Iya, kalau boleh saya tahu apa sih yang berubah kenapa jadi motivasinya menurun?
Iya tadi sih Kak, karena, eee, aku merasa ini sih Kak, ap heeh, kar
Kalau saya boleh tahu apa yang bikin berubah?
karena memang, tadi aku tuh merasa, eee, ngegym itu ternyata kok baw bawaannya banyak karena kan aku biasanya latihan itu setelah pulang kerja gitu ya jadi, oh kayaknya aku harus bawa, gab sepatu ganti baju ganti seperti itu akhirnya tasku kan terasa lebih berat gitu ya Kak, akhirnya aduh, kok repot ya kok repot gitu jadi ada perasaan merasa repot mhm, akhirnya aduh enggak deh gak gak dibawa deh lama-lama enggak dibawalah tasnya ataupun peralatannya, iya kayak gitu, Kak.
Mhm. Mengerti sih iya. Heeh. Saya mengerti sih mungkin udah capek ya dari pekerjaan.
Itu sih yang menjadikan apa motivasiku menurun gitu. <sniffs>
Mmm.
Ya. Jadi memang itu sih Kak, jadi kalau untuk motivasi akhirnya seperti itu.
Mmm, mungkin bisa juga sih, e s maksudnya, kalau, eee, sehabis kerja, eee, jangan langsung, ke tempat gym dulu tapi coba sedikit mulai, eee, apa namanya jalan-jalan dulu, di, eee, apa lepasin dulu.